ああ。じゃもうあの別に教室とかに入らずに、もう自分で趣味でもうぱっと来て、はい。
で。 全然関係ないので、うん。そう、だけど、こあのカイトサーフィングのコミュニティーっていうのはとてもちっちゃくて。僕はあのカイトサーフィングの人間だったらみんな知ってるって言われて。で、先生の名前を言ったら、いや、その人は知っている、13年前ぐらいに僕が始めた頃一緒に始めたんだって言ったんですね。んで、それ聞いて、ああ、13年前、私その頃お一緒に始めればよかったとかも思ったんですけど。
はい。 ああ。 はい。 あら、うん。 <laughs> だったら今、私ひょっとしたら教える側にま立ってたかもしれないのに、みたいな。
なってたなってたかもしれないですね。でも凄い良かったのは、その人がもう凄いフレンドリーで。なんか、ここの、カイトサーフィンは人数が少ないから、コミュニティーがしっかりしてるっていう話を言ってくれて。僕は毎日海辺に来てるって言って、で、風の読み方とかを教えてくれたんですよ。
うん。 はい。 ああ。 あ。 あ。 はい。 うん。 ああ、うーん。
この、もうすごい喜んで色々教えてくれて。壁がここにあるから風の通りはここだとか、こう、なんかね、アプリケーションとかも見してくれて。今日今日の風はどのぐらいだ、何時になどのぐらいになるとか言って教えてくれて。
あ。 すっごい、うーん。
うん、もうもちろん2時間早く来ちゃったので。<laughs>
ああ、そっか、そうそう。なんかやっぱたっぷりそのお話を聞く時間があるから、でも、早く行ったことでそういう出会いがあって、うん。
う。すごい良かったです。そんで、その人は、なんかたまたまオリンピック、オリンピックも色々あると思うんですけど。ボーティングのオリンピックををあの、と一緒にやっている人らしくって。で、なんか色々その話とかも聞いて、もう何だろう、これは、こ、うん。
うん。 はい。 ええ。 へえ。 なんわそのうん、カイトサーフィングのがきっかけで、またそういう新しい出会いがあって。
うん。そうですね。なんかでもそんなに優しく、あの色々教えてくれたっていうのは、彼が本当に、その何だろう、カイトサーフィングのコミュニティーっていうのがそこにあって。で、私がカイトサーフィングをやりたいって言ってたことによって、あ、こいつは仲間だみたいな。うん。
ああ。 うん。 はい。 うん。 あ、うん。 あ、確かに。あのやっぱり自分が好きなものでずっとやってたことを、今日はちょっと今日習いに来たって言われたら。やっぱりこう、ね、教えてあげたい、うん、親切にして教え上げたてあげたいっていう気持ちになるっていうのは分かりますよね。
教えてあげたいみたいな。うん。 うん。と言われて。もういろいろや教えて頂いて、もうすごいいい日でした。うん。
うん。 いや、もうじゃあ。 いやいや、だけど、もう12年思い続けたことが。
<laughs>